Wie gehst du denn mit Kritik an deiner Arbeit um?
Ja, das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Äh, es ist nämlich durchaus abhängig davon, was es für 'ne Kritik ist, ne? Es gibt ja berechtigte Kritik und es gibt auch Kritik, wo ich sage: „Boah, okay, die ist jetzt nicht so konstruktiv. Wie soll ich 'n damit jetzt umgehen?“
Mhm. Ja, okay, dann beschreib doch vielleicht zuerst mal, damit ich so 'n gewissen Einblick bekomme, ähm nenn mir doch mal 'ne typische Kritik in deinem Arbeitsalltag vielleicht.
Mhm, okay, also, ich glaube das, was am ehesten kommt Ich bin IT-Projektmanager, und immer wieder darf man sich da anhören: „Hey, also, so, du machst ja gar nichts Richtiges,“ ne? Weil ich bin jetzt ja nicht derjenige, der dann den PC aufbaut bei dem Kunden oder die Software installiert. Und, äh, da ist eine Kritik immer wieder: „Hey, also, du machst doch den ganzen Tag gar nichts, oder?“
Mhm. Alles klar, okay. Ja, das das das ist schon etwas bitter und definitiv schon 'ne sehr negative Form der Kritik, ähm aber 'n gutes Beispiel. Wie fühlst du dich denn, wenn du das hörst?
Ja. Ja, also, natürlich also, grade als ich das das 1. Mal so gehört habe, ähm, dachte ich mir: „Hä, okay krass. Also, seht ihr nicht das, was ich hier den ganzen Tag zu tun habe und die Aufgaben, die rundherum zu erledigen sind?“ Ähm, und dementsprechend fühlt sich das natürlich erst mal total schlecht an für einen selber, ne, weil man einfach, ja, in seinen Grundsätzen der Arbeit hinterfragt wird.
Mhm. Ja. Ja, auf jeden Fall. Und, was was hast du dann für 'ne Vorgehensweise? Sagst du sofort: „Ich löse das rational und gebe sofort 'n Beispiel dafür, wie ich jetzt 2 Stunden irgendetwas Bestimmtes gemacht habe“ oder schluckst du das eher runter?
Hm, also, zuerst habe ich tatsächlich versucht: „Hey hier, äh, gucke doch mal, das habe ich zu tun, das habe ich zu tun und das habe ich zu tun,“ äh, und versucht, den Leuten das so 'n bisschen zu zeigen. Ähm, aber mit der Zeit habe ich gemerkt: Okay, die können gar nicht nachvollziehen, was das für 'ne Arbeit ist, weil sie die nicht selber machen, ne? Also, äh, die die haben gar kein Gefühl dafür, ähm, was es bedeutet, diese Aufgaben jetzt auszuführen, weil die den Umfang gar nicht einschätzen können. Weil die damit halt letztendlich ja tagtäglich gar nichts zu tun haben, was ja auch vollkommen verständlich ist.
Mhm. Ja. Mhm. Ja, gut, dann erklärst du's denen und war dann die typische Reaktion, dass sie sagen: „Achso, okay, tut mir leid, jetzt habe ich's verstanden“ oder entwickelt sich das auch mal zu 'nem Konflikt?
Hm, tatsächlich jetzt es war kein richtiger Konflikt, ähm, aber es war jetzt auch nicht so, dass die Leute es verstanden haben. Also, ich glaube, die haben einfach nur gedacht, äh: „Okay, alles klar.“ Und deswegen habe ich damit dann auch irgendwann aufgehört, weil ich mir dachte: „Hey, also, so, ich lasse mir in dem Kontext nix sagen. Ich weiß ja, was ich zu tun habe und, ähm, dass ich letztendlich auch 'ne, äh, Tätigkeit habe, die mich so den Berufsalltag ausfüllt.“ Äh, und am Ende des Tages, äh, sage ich mal, habe ich dann angefangen damit, ähm, einfach nicht mehr auf diese Kritik zu hören, weil sie ja eben nicht konstruktiv ist, ne? Es ist ja we wenn ich jetzt irgendwelche Fehler mache oder so was, was ja auch vollkommen ko vorkommen könnte, dann, äh, bin ich sehr, sehr offen für Kritik. Aber in dem Fall ist es ja nicht konstruktiv und, äh, ja, dann, ähm, sollte man darauf erst mal nicht so viel geben.
Mhm. Ja. Ja, an sich ist das ja, äh, wenn es keine negativen Folgen hat, sehr gut. Das klingt ja erst mal so, dass du mittlerweile da einfach ja der Klügere bist, ne, so nach dem Motto, der Klügere gibt einfach nach. Äh, nicht provozieren lassen oder nerven lassen. Aber hat das dann auch manchmal mit deiner aktuellen Vorgehensweise Nachteile, dass dann jemand sagt: „Oh, der hat mir jetzt gar keine Antwort gegeben, was er eigentlich tut.“
Mhm. Mhm. Boah, da müsste ich drüber nachdenken. Ich glaube ähm, ich kann mich jetzt nicht dran erinnern, dass das mal so der Fall gewesen ist. Ähm, ich g höchstens kommt es mal zu Konflikten, äh, wenn jetzt irgendwie jemand dann mit 'ner Banalität ankommt, äh, und das irgendwie erledigt haben möchte oder sagt: „Hey könntest du bitte noch das und das machen?" und ich sage: „Ja, zur gegebenen Zeit mache ich das gerne, aber ich muss halt jetzt erst mal mich um das Projekt kümmern, dass das vorangeht" oder so. Ähm. Da da kann's dann durchaus schon mal so 'n bisschen zu Konflikten kommen.
Mhm. Ja, okay. Ja, du, das das klingt ja erst mal schon ganz gut. Und wie sieht es denn mit der schöneren Seite aus? Was was war denn da 'n gutes Beispiel für konstruktive Kritik, die du bekommen hast?
Ja, g gut dass du das ansprichst, weil das ist ja wirklich der Part an Kritik der auch wirklich berechtigt ist ne, und am Ende des Tages hm, was mir da zum Beispiel so vorne einfällt ähm, ich habe ganz, ganz viel über die Köpfe hinweg geplant, also, von meinem Team. Ähm, ich habe dann einfach für die Mitarbeiter bestimmt: „Okay, du bist jetzt da, du bist jetzt da. Und, äh, da musst du halt auch mal Sonntag hinfahren und, äh, das Ganze, äh, dann, äh, ja, äh, da schon mal ins Hotel fahren, weil sonst wirst du das Montag nicht alles schaffen“ und so weiter und habe das aber über die Köpfe hinweg entschieden. Und dann ist auch mal 'nen Mitarbeiter zu mir gekommen und meinte: „Hey, also, es wäre cool, w wenn so wenn ich davon vorher wissen würde", und dann habe ich mir das so vorgestellt und meinte so: „Hey, kann ich total nachvollziehen. Also, so habe ich das ehrlicherweise noch nie gesehen", ne? Und habe da mal die Perspektive gewechselt und, ähm, äh, seitdem da also, das war 'ne total nette Kritik, ne? Das war nicht so vorwurfsvoll, sondern einfach nur so: „Hey, n ne, k können wir das vielleicht zukünftig bisschen ändern?“ Dann habe ich drüber nachgedacht, und seitdem mache ich das halt so, dass immer, wenn jetzt so vor Ort, äh, Themen anstehen, hole ich mir halt die Kollegen mit dazu und sage:„ Hey, so und so sieht's aus, wie wie schätzt du das denn ein? Möchtest du lieber 'nen Hotel haben? Möchtest du lieber abends noch heimfahren? Ähm. Wir haben die und die Vorgabe. Wie würdest du das denn idealerweise umsetzen?“ Also, den Mitarbeiter in dem Fall mit einbeziehen?
Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Und hast du da in dem Moment jetzt, um bei dem Beispiel zu bleiben, sofort gemerkt: „Oh, das ist jetzt 'ne sinnvolle, schöne, konstruktive Kritik“ oder musstest du da auch erst kurz überlegen, von welcher Richtung das jetzt kommt?
Hm, <chuckles> tatsächlich muss ich sagen, ich musste erst überlegen. Ähm, da in dem Fall also, m m man war es gewöhnt, immer unkonstruktive Kritik zu bekommen, wie ich das jetzt zum Beispiel meinte mit der: „Hä, was machst du eigentlich 'n ganzen Tag hier?“ Ähm, und wenn man auf dieser Ebene angekommen ist, dann muss man schon hinterfragen: „Was kommt denn jetzt als Nächstes? Ist das jetzt überhaupt berechtigte Kritik oder ist das wieder irgend 'nen Quatsch?“ Und, ähm, man ist immer direkt in so 'ner Defensivhaltung, ne? Also, man man zieht sich so 'n Stückchen weit zurück und, äh, lässt die Kritik erst mal nicht an sich herankommen, was ja aber total kontraproduktiv ist, wenn's 'ne konstruktive Kritik ist.
Mhm. Ja. Mhm. Ja, ich glaube, das ist auch so 'ne Sache, die auf jeden Fall alle Menschen betrifft oder ver vermutlich sogar noch einige andere Lebensformen, weil man nimmt ja auch Negatives generell stärker wahr, ne? Man erinnert sich viel länger an irgendwas an irgendeinen Schmerz, als an irgendwas Schönes und, äh, vermutlich kommt das dann auch daher, ne, dass selbst wenn man relativ wenig gemeine destruktive Kri Kritik im Leben bekommen hat, sind die trotzdem noch so stark im Gedächtnis verankert, dass man selbst bei 80, 90 % p positiver Kritik immer noch so 'n bisschen überlegen muss, ne? Ich ich glaube, das ist so 'n bisschen gemein, aber es gehört scheinbar einfach dazu, ne?
Ja. W würde ich sofort unterstreichen. Also, ähm, da hast du absolut recht, weil genau das ist es. Und, äh, ich finde, du hast grade auch 'nen interessanten Punkt angesprochen, grad dieses lange negativ etwas im Gedächtnis behalten und eben die die guten Dinge, das Lob, was man vielleicht auch für seine Arbeit bekommt oder auch mal eben sinnvolle Kritik, das bleibt gar nicht so lange hängen. Es ist dann meistens irgendwie dieses, äh, ja, was dann doch sehr destruktiv ist.
Mhm. Ja. Ja, ja, das ist wahrscheinlich noch mal 'n an ganz eigenes Thema, wie man damit am besten umgehen kann und wie man sich daran gewöhnt. Aber wie sieht es denn jetzt aus, egal ob du jetzt positive oder negative Kommentare zur Arbeit bekommst, hast du denn eine bestimmte Vorgehensweise? Ne, hast du einen einen Ablauf im Kopf, dass du mittlerweile sagst: „Okay, erst mal 2 Sekunden nichts sagen,“ auch wenn das vielleicht 'n bisschen komisch ist, ne, so 'ne gewisse Stille zu ertragen, äh, machen aber manche auch, ne, damit dass sie nicht impulsiv emotional reagieren. Wie sieht es da bei dir aus?
Mhm. Tatsächlich würde ich das so sofort unterstreichen. Es ist nämlich genau die richtige Herangehensweise einfach so 'n Stückchen weit, ähm, erst mal das auf sich wirken zu lassen. Manchmal mache ich sogar so, ähm, wenn jetzt irgendwie 'ne 'ne Kritik, aber mit 'ner Idee verbunden, ähm, letztendlich genannt wird, dann versuche ich das Ganze dann dann gebe ich oft das Feedback: „Hey, ge ge ich nehme das gerne mal mit, lass mich mal darüber nachdenken“ und denke dann aber also, ich nehme es dann auch wirklich mit und denke drüber nach und gebe der Person auch 'nen Feedback dazu, ne? Und, ähm, da das ist nämlich absolut richtig, weil das habe ich früher auch nicht gemacht. Und, ähm, wenn du da so impulsiv drauf reagierst, dann sind da auch schnell Emotionen dabei, die unprofessionell sind oder auch das Gegenüber dann so vor den Kopf stoßen können, auch wenn's dann vielleicht mal 'ne konstruktive Kritik ist, die wirklich auch, äh, berechtigt ist, ne?
Mhm. Ja. Ja. Genau. Ja, da fällt mir grade noch ein, wie ist es denn hinterher vor allem, ne? Wir sind ja jetzt eher im Moment, äh, und wie sieht es denn aus, wenn du dann zu Hause bist? Gibt's da so Momente, die an dir n also, natürlich im Bezug auf Kritik, die an dir nagen, wo du dann vielleicht, ja, sogar den ganzen Abend immer wieder drüber nachdenkst? Oder gab's da auch so 'ne Art Weg, dass das vielleicht anfangs schlimmer war und du im Lauf der Jahre das besser gemanagt bekommen hast?
Mhm. Hm, und da würde ich jetzt auch tatsächlich sofort den 2. Weg, äh, unterstreichen. Weil am Anfang war es wirklich so, dass ich diese Kritik super doll mitgenommen habe und ewig darauf rumgekaut habe. Also, selbst wenn's nur irgend 'ne Kleinigkeit war, habe ich diese Kritik du wieder und wieder durchkaut, wobei das halt superklein war. Und auf der einen Seite hatte man 'nen riesigen Berg an Sachen: „Hey, das läuft super, das machst du gut.“ Und auf der einen Seite so 'n ganz, ganz kleiner Berg, wo nur so 'n paar kleine Fehler waren. Und da war ich aber trotzdem die ganze Zeit mit beschäftigt und habe das auch mit nach Hause genommen und darüber nachgedacht und, ähm
Mhm. Ja.
dann habe ich aber irgendwann gemerkt: „Okay es es bringt ja nichts.“ Also, irgendwann muss man halt auch zum Beispiel wenn jetzt 'n Fehler passiert ist, dann muss man einfach sagen: „Ey, Fehler passieren,“ ähm, und dann da drüber stehen, das Ganze abhaken, daraus lernen und gut ist es, ne? Also, es bringt nichts noch fünfzigmal drüber nachzudenken: „Wie ist das jetzt passiert“ oder so, sondern dann einfach das ak zu akzeptieren. Und das war echt so 'n Weg, da erst mal hinzukommen.
Ja. Okay. Ja, das klingt jetzt erst mal nach so 'n bisschen geistiger Verarbeitung. Das heißt, ich nehme jetzt erst mal an, du wurdest einfach besser darin, hast dich nicht mehr verrückt machen lassen von dir selbst. Aber hast du denn auch mal vielleicht so Hilfsmittel genommen, dass du gesagt hast, du schreibst dir gewisse Dinge auf oder, ne, keine Ahnung, machst vielleicht 'ne Meditation, also, setzt dich gezielt hin und denkst drüber nach. Gab's da vielleicht irgendwas in deinem Leben?
Mhm. Das das sind wirklich spannende Punkte die du da ansprichst. Tatsächlich ist es so, dass ich das nie bewusst umgesetzt habe, ähm, und jetzt auch keine Hilfsmittel mIr beiseite genommen habe sondern den Vorgang zwar durchdacht habe und das dann auch irgendwann, ja, so von außen noch mal so 'n bisschen betrachtet habe, ob das jetzt grad alles so Sinn macht. Aber es war nie so, dass ich da jetzt mich wirklich bewusst mit 'ner Meditation oder Ähnlichem hingesetzt hätte, um darüber dann noch mal bewusst nachzudenken.
Mhm. Ja. Okay. Ja das an sich ist das ja auch erst mal wunderbar, wenn das auch so klappt und man jetzt nicht schon überlegen muss, wie man da überhaupt erst mal rangeht, um das Problem zu lösen, ist es ja natürlich schöner. Ähm, was ist denn jetzt noch mit, ich sage mal, sehr breiter oder vielleicht öffentlicher Kritik. Ist natürlich vielleicht je nach Beruf unterschiedlich. Ich nehme mal an im IT-Bereich wird man da jetzt nicht, äh, wahnsinnig viel auf Social Media irgendwie schreiben und dann Kritik bekommen. Aber gab's denn vielleicht etwas, das im weiteren Arbeitsumfeld mal online kam, sodass halt wirklich viele Leute dich oder dich und dein Team oder so was kritisiert haben?
Mhm. Mhm, ja jetzt indirekt. Also, uns direkt jetzt persönlich nicht aber es gibt zum Beispiel Themen, ähm, man stelle sich jetzt beispielsweise nur die Umstellung von, äh, Windows 10 auf Windows 11 um. Da gab's breite Kritik in der Bevölkerung, sage ich jetzt einfach mal, äh, und viele, viele Kunden waren natürlich auch sehr unzufrieden damit. Das heißt, uns hat es auch betroffen, weil wir letztendlich der Dienstleister in dem Fall, äh, sind, die dann dafür gesorgt haben: „Hey, du, äh, du musst jetzt auf Windows 11 tauschen, ne, da da kommen Kosten auf dich zu.“ Und da hat einen diese Unzufriedenheit und auch die Kritik getroffen, obwohl man ja nichts direkt dafür konnte. Aber man hat den diese Unzufriedenheit auch auf Social Media und so weiter wahrgenommen. Ähm, und da war's aber so, dadurch, dass wir jetzt nicht der direkte Akteur waren, die was dafür konnten und ich gut die Unzufriedenheit nachvollziehen konnte, war's so, dass man sich so 'n Stückchen weit davon freimachen konnte.
Mhm. Mhm. Ja. Ja, okay, gut. Klar, da f da ist es auch unwahrscheinlich, dass da jeder, äh, so viel im Onlineraum sich befindet, um da wirklich so 'ne Art Shitstorm abzubekommen. Aber das das kommt dem ja schon halbwegs nahe. Aber auch gut, dass du da das so ruhig hingenommen hast und dann nicht gesagt hast: „Ja, die die Kunden oder die Klienten sind alle dumm,“ ne? Weil das kann man ja auch machen und direkt in die Defensive gehen und oft führt das ja auch zu nichts, aber fühlt sich im Moment erst mal recht schön an.
Ja. Ja, genau. Ja schön, dass du es ansprichst. Tatsächlich ist es so, äh und ich habe auch durchaus Kollegen bei denen diese Haltung vorherrscht und und, also, für mich persönlich ist das nichts, weil das macht ja total unzufrieden auch mit sich selbst.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Wenn du jetzt jemanden weil es wirkt ja so, als wärst du schon relativ gut darin mit, äh Kri Kritik irgendwie zu unterscheiden, zu akzeptieren und halt nicht an dich ranzulassen. Was würdest du denn jetzt sagen weil's ja auch immer noch um das Thema Arbeit geht. Jetzt kommt 'n Berufsanfänger, muss ja jetzt nicht IT sein, aber kann dann auch gerne sein. Ähm, was würdest du dem denn für Tipps geben in Bezug auf Kritik, ganz kurz zusammengefasst?
Mhm, mhm, also, grundsätzlich erst mal, Kritik ist in der Regel nie persönlich gemeint, sondern nur auf die Arbeit bezogen und das sollte man sich bewusst machen. Heißt: 'Nen Plan machen, wie gehe ich mit der Kritik sinnvoll um. Ich finde auch, was du schon gemeint hast, kurz darauf innezuhalten und dann erst darauf zu reagieren, auch 'ne super Eigenschaft. Und dann ganz, ganz wichtig, die Kritik an der Arbeit zu lassen und nicht mit nach Hause zu nehmen.
Mhm. Ja. Okay. Na, ich hoffe mal, das hören auch der der ein oder andere Berufsanfänger kann sich das zu Herzen nehmen und vielen Dank für das schöne Gespräch.
Ja, sehr gerne.